Kadang-kadang ada yang beli juga, kadang-kadang memang b bisa mix and max sama yang aku punya ya di lemari. Karena kan ya di lemari kan sebenarnya namanya cewek ya kadang-kadang bilangnya gak punya baju, tapi kan nambru juga kan, kayak banyak juga gitu kan sebenarnya, cuman nggak nggak dipake aja gitu te kayak misalnya iya gitu sih, Kak, mmm, jadinya lebih explore ke lemari baju juga, dicari-cari yang kira-kira cocok nih sama rambut gitu kan yang akhirnya dipake juga deh gitu.
<laughs> Betul betul. Oke. Akhirnya dipakai juga ya dari situ. Nah, tapi waktu itu, Kak, eee, berarti ada influenser yang nge-influence kamu nih, karena rambut kamu berubah kan ya. Nah itu siapa sih, Kak? Gitu dan itu, mmm, dari dari kapan tuh Kakak mungkin ikutinya, Kak?
Mhm.

Mereka sih kalau teman-teman deket yang di kantor ya pada mendukung ya kayak, "Wih, keren deh keren. Berani ya kamu ya." Gitu sih, kayak iya kayak, eee, ngedukung aja ya, enggak ada yang bilang jelek, enggak ada yang nyinyirin gitu ya, kayak paling, mmm, ada sih 1 cowok nih yang agak-agak kocak sih. Jadi sebelumnya tuh teman kantor aku kan memang sama dia agak-agak dekat gitu kan, tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba dia kayak nyatain ke aku gitu kan, <chuckles> terus kayak, "Wah, serius kamu nyatain ke aku?" Gitu kan. Kayak aku juga sendiri kaget kan, terus, eee, tiba-tiba kan karena emang aku enggak nyangka ya dia bakalan nyatain jadi ya, "Maaf ya aku enggak bisa nerima kamu." Gitu kan, tapi terus dia kayak nyeletuk gini loh, "Tapi untung ya," katanya "kamu enggak terima aku." "Emang kenapa?" Kata aku gitu kan, "Iya untung kamu nget nge enggak aku" enggak apa, "untung aku enggak terima kamu karena kalau misalnya aku kenalin ke orang tua aku berabe sih, rambut kamu kayak gitu." <chuckles> Iya. Bukan enggak pede sih, kayak lebih ke iya memang enggak normal aja sih sih waktu itu kan. <chuckles>
Gimana gimana? <laughs> Oh, oh, waduh <laughs> enggak pede ya gitu ya, mungkin. Wow. <laughs> Wow wow. Nah terus itu, waktu itu, berarti kamu bertahan berapa lama tuh la menggunakan gaya rambut ini? Apakah sampai sekarang juga masih, mmm, potongan pixie kah?
Enggak dong. Sampai panjang aja, Kak. Ketika rambutnya udah yang pendek udah tumbuh panjang ya udah akhirnya jadi kembali bob lagi sih kayak gitu, jadi sebahu lagi.
Oke.